हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं कभी कोशिश करूँगा ख़ाने की या ट्री कभी उधर गया मैं तो खाऊँगा। आई थिंक दिल्ली में तो मिलता ही होगा क्योंकि मेरा दिल्ली आना-जाना रहता है अक्सर। तो मैं दिल्ली में कोशिश करूँगा क्योंकि दिल्ली में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारे पंजाब के लोग रह वहाँ मैं देखूँगा। हाँ, दिल्ली में बहुत सारे पंजाब के लोग रहते हैं और मैंने पहली बार वो जो जो छोले भटूरे हैं पहली बार दिल्ली में ही ख़ाए थे। वो मुझे बहुत टेस्टी लगे।
हुँ। जी, जी, जी। हाँ। अच्छा! हुँ। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ओके, ओके, हेलो?
दि दिल्ली में तो
अच्छा। हेलो?